Ờ, mình chưa nha tại vì là lúc đó mình so giá Agoda với Booking á thì Booking nó rẻ hơn và nó có cái căn hộ mình cần, còn Agoda thì nó hông có cái dạng căn hộ đủ cái phòng cho cái nhóm mình ở á. Cho nên mình mới chuyển qua Booking nên thật sự là mình không biết là là gửi về à, họ gửi email về để mà xác nhận phòng á là có cả số PIN nữa, thế là mình đưa một cách rất vô tư cho cái bên mà khách sạn luôn bạn ơi. Xong rồi khi mà mình đến nơi đến cái ngày mình tới nha. Ừm, khúc này mới bắt đầu nè, mình tới cái lễ tân xong mình gặp cái ông đó là ông ông đó là ổng dẫn mình lên cái cái phòng để ổng mở cửa cho mình, ổng đưa cho mình cái thẻ từ để mình vô phòng ấy. Xong rồi ổng kêu là ừm, ổng kêu là "Đưa điện thoại đây cho tao coi cái booking của mày đi", xong mình mình mới, ơ, mình mình, kiểu: "Ủa sao phải?" thực ra mình cũng nghi rồi mình mình, kiểu, là "Ủa sao, ồ, họ phải coi điện thoại mình nhỉ? booking họ có thể coi trên cái laptop của họ mà." Kiểu vậy ấy.
Ừm. Ừm. Hiểu. À. Ừ, ừm. Ừm, ừm. Ô, cha. Ờ. Rồi. Ơ, hợp lý. Ư, ừm. Ờ, đúng rồi, nó cũng c có thể là từ online được mà, đúng hông? Tại sao là phải trực tiếp mà kêu bạn tức là cũng nghi nghi. Ô, yeah.
Ừ, ừm. Đúng rồi, hai bên đều coi được mà, đúng hông? Ừm, nhưng mà lúc đó các bạn mình đang đứng ở ngoài cửa rồi và tụi nó cũng khá là mệt sau khi mà tụi nó đi máy bay rồi còn còn phải đi xe xe hơi vào trong, a, cái cái khách sạn này nè, cái cái cái cái căn hộ này nên mình thấy tụi nó cũng mệt nên thật ra tâm lý mình cũng gấp á, chắc là cũng đánh vô cái đó đó, xong cái mình cũng đưa. Xong mình không biết ổng bấm bấm cái gì trên đó, ổng lướt lướt xong rồi ổng bấm vô cái bảng, cái cái cái cái giá phòng ở trên ứng dụng Booking trong điện thoại mình luôn và mình thấy cái giá nó nhảy từ 800 lên một một ngàn tư.
Ư, ừm. Ừ, ừm, hiểu. Ờ. Ấy chà! Á! ủa, có có nghĩa là dùng dùng dùng cái tài khoản của bạn để mà chỉnh cái giá lại hả bạn?
Ừm. Đúng rồi. Đúng rồi, mình không biết nha, xong rồi ổng nói là "Nè, nè, cái, a, cái phí gì lên á" xong rồi, "Ờ, của tụi bay" ổng nói tiếng Anh với mình xong ông nói là "Tụi bay giờ là phải trả tao 1.400 nha." Xong rồi mình, kiểu: "Ủa cái phí gì ta?" nhưng mà mình nhìn rất là kỹ nha, mình nhìn rất là kỹ nó có mộc Booking đàng hoàng và trong ứng dụng của mình luôn chứ hông phải là trong điện thoại mình luôn cho nên là cái độ uy tín nó bị lên ấy bạn. Kiểu là với lại bên đằng ra nhìn ra ngoài cửa mấy mấy đứa kia nó cũng đang chờ, thế là mình cũng đưa 1.400 cho ổng luôn, rồi bắt đầu mình thấy nghi nghi rồi. Nhưng mà, kiểu, thôi muốn mau chóng nhận phòng ấy.
Ồ! Ơ Ờ. Ồ! Đúng rồi, cũng gấp. Trời ơi. Ư, ừm.

À, vậy hả? Có nghĩa là nhưng mà có chắc như vậy hông? Tại vì khi mà b bạn nói chuyện với ông đó xong rồi ổng cũng, gọi là, qua loa qua loa thì sao, lúc đó bạn bạn sẽ dễ dàng hông? Tại vì bạn đang ở cái căn hộ đó thì trong lúc đó bạn nói lên Booking thì người ta có giải quyết hông? Bạn có suy nghĩ tới cái vấn đề đó hông? Ừm.
Lúc đó mình chưa biết, tại vì lúc đó là mình mình Booking nó chỉ vậy, mà mà sau khi mình mình về nhà mình gọi điện thẳng cho bên Booking á, thì m mình cũng bi hiểu là họ chỉ giải quyết khi có giấy tờ thôi và cái chuyện này sẽ không thể nào có được tại vì chắc là cái bên lừa đảo nó cũng tính hết rồi á, cho nên là từ đầu nó cũng đâu có nhận chuyển khoản đâu. Nên này là một cái bài học rất là lớn khi mà đi du lịch ở nước ngoài á là không nên đưa cái gì mà, gọi là, pin nà hay là OTP là hông có đưa cho người ta, cái này là cũng do sơ suất của mình thiệt. Nhưng mà sau khi mình về nhà mình nói chuyện với bạn mình, bạn mình nó cũng bảo là mấy cái căn hộ trên KL á, scam dữ lắm, cho nên là mọi người đi du lịch lên KL á phải cẩn thận thiệt.
Ừm. Yeah. Ừm, ừm. Hiểu. Ừm. Trời ơi. Ui chà! Khó dữ vậy ta. Có nghĩa là sẽ có một cái cái cái cái nhìn khác về cái thành phố đó luôn hả bạn? Kiểu như, phải phải cẩn thận hơn khi mà đặt đặt phòng, đúng hông? Nhưng mà có bao giờ là bạn suy nghĩ là bây giờ là bạn hổng có đặt trên Booking nữa hông? Mà thôi bây giờ đặt trên ồ <chuckles>
Ừm, ừm. Ờ. Đúng rồi. Ừm, ừm Có, mình xoá luôn rồi. Thề luôn mình chỉ trung thành với Agoda thôi.
À, hiểu, kiểu là, một lần bị lừa như vậy và những cái chính sách giải quyết của họ cũng không có thể làm nguôi ngay được cái cái cái cái tâm trạng của bạn, đúng hông? Cái cái
Đúng rồi. Ờ. Xong rồi nhiều khi mình nằm mình nằm mình nghĩ lại, kiểu, bà mẹ nó đưa cho mình cái mã pin làm cái gì thật là vô nghĩa, trong khi là các cái ứng dụng khác đâu có bao giờ đưa cho mình cái đó đâu, người ta chỉ đưa cho mình cái mã số đặt phòng thôi mà.
Ừm. Ờ, ờ. Ờ. Đồng ý, mà thật sự cũng rất là khó ha, tại vì đưa đưa để làm cái gì? Kiểu cái mã pin á.
Đúng rồi, không hiểu nó đưa cho mình làm cái gì nữa, ừm.

Ờ, mình có thể nhì nhiều lựa chọn khác để mình ở bạn ơi, nói chung là ở sao cho thấy vui, ở sao thấy hông hông không bị lừa là được rồi. Sau đợt đó mình cũng nh nhân nhân mình cũng nhân hậu lắm tại vì mình lên cái căn hộ đó mình đánh giá trên Google á là mình đánh cho nguyên cái căn hộ luôn thì mình thấy nó cũng kỳ, tại nó là chung cư nên là mình chỉ đánh giá ở trên Booking thôi, cái Booking mình đã đặt thôi chứ mình cũng mắc đánh cái căn hộ đó 1 sao trên Google Maps lắm rồi bạn để cho cảnh báo được nhiều người á.
Ừm. Hiếu. <laughs> À. Ừm. Ờ. À! Ờ, ờ. <laughs> Ờ, hiểu, hiểu, hiểu, nói chung là cũng còn nhân từ tại vì thấy gom gom hết mọi người cũng hông đúng, có mình cái ông đó, ờ, đúng hông bạn? Ờ, nhưng mà công nhận cái này rất là khó nha tại vì hiện tại đi là cái việc mà lừa đảo đó thường thường nó sẽ qua cái phần chuyển khoản đó mà bây giờ nếu như nói như vậy là cả chuyển khoản bạn cũng không thể tin được, ờ, mà tiền mặt cũng không có tin được luôn, đúng hông bạn? Ừm, ừm.
Ờ, cũng kỳ. Ừm, ừm. Đúng rồi. Ừm. Lừa offline luôn, <laughs> đúng rồi. Đúng rồi, nên là thôi tạm thời cứ tin Agoda đi bạn ơi, mình là mình là từ chối Booking luôn rồi đó. Ừm.
<laughs> À, có nghĩa là sẽ tin tưởng những cái mà bà có trải nghiệm rồi và đã, gọi là, đáng tin cậy thì không sao, còn bây giờ những cái mà thôi như Booking đi thì thôi thôi, ơ, mình cho qua một bên, <laughs> cho một bên là hợp lý, à, hay quá! Thế thì có nghĩa là hôm nay rất là vui khi nói chuyện với bạn nha. Có nghĩa là, có nói chung là cũng có một cái bài học gì đó rất là quý và chắc chắn là sẽ không bao giờ quên được để
Đúng rồi. Ừm, ừm. Rồi, bye bye rồi, đúng rồi, ừm. Ừm. Ừm, thề luôn một bài học phải trả cái giá cũng hơi đắt á, ô kê.
Đó, <laughs> ô kê, cảm ơn chia sẻ của bạn rất là nhiều nha.
Ô kê, cảm ơn bạn rất nhiều đã lắng nghe câu chuyện của mình nha. Ừm, bye bye.
Yeah, ô kê, bye bye bạn nha. Hi vọng thì, ờ, bạn có thể rút được kinh nghiệm cho lần sau nè. <laughs> ô kê.
Ừm, mình nhớ mà. <laughs>

Ừ, mình cũng không biết nữa, hoặc là nó chỉ làm được một lần thôi, tại sau đó mình vô mình mò, cái đó là, kiểu như, nó cũng qua rồi á bạn. Mình có thể là khi mà, kiểu, cái cái ngày đặt phòng nó qua rồi á, thì cũng không thể chỉnh sửa tiếp được, dạng như là vậy. Xong rồi cái mình về mình bạn mình nó nói vậy mình mới nhớ mình mới nhớ là, ừ, pin nó cũng là, dạng như, bảo mật á, tại sao mình lại đưa cho ổng, tại mình không biết ở bên Agoda là hông có mã pin nha. Xong cái mình mới coi lại cái Whatsapp á, mình thấy cái tin nhắn mà ổng xin mã pin của mình á, ổng thu hồi rồi bạn ơi.
Ờ. Ừm. Hiểu. Ừm. À! Ờ, ờ. Ờ, hiểu. Ừm. Ô, trời ơi, đó! Đó là là chắc chắn là không còn nghi ngờ gì, đúng hông bạn? Cái là cái là, gọi là, chắc chắn luôn rồi đó.
Là mình biết rồi. Đúng, ừm, rồi, đúng rồi, lúc đó mình có gọi điện lên Booking của Malay, mình có cầm mình có gọi gọi là mình mình, ờ, nói mình nói là mình bị lừa, xong rồi bên đó cũng rất thiện chí, họ bảo là xong rồi họ nói là "Ờm, chị ơi giờ, kiểu, chị muốn em giải quyết đúng hông? Chị đi xin cái hóa đơn đỏ đi, hoặc là một cái bill thanh toán từ bên đó đi." Cái mình cũng mình mình thấy là cũng tiêu rồi, làm cái gì mà nó lừa mình xong rồi nó cho mình được. Ừm.
Ơ? Ừm. Ừm. Ừm. Mà sao vậy? À, hiểu. Ủa, nhưng mà có nghĩa là khi mà bạn thanh toán 1400 đó đó là là hổng có cái gì hết trơn, chỉ là chuyển khoản ngay lập tức vậy thôi hả bạn?
Đúng rồi, chỉ có chuyển khoản, không mà lúc đó cũng chuyển khoản á, nó nói tiền mặt mà, mình đưa tiền mặt, tiền trao cháo múc vậy thôi à, ừm.
À, à, ờ, đúng rồi. Trời ơi, tiền mặt là khỏi nói luôn, đúng hông? Tại vì mình chuyển khoản thì còn có thể là do, cái cái cái gì ta, cái lịch sử giao dịch, đó, mình còn truy vấn ra được, còn cách này là thôi khỏi luôn. Trời ơi, hơi căng thẳng nha.
Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Ừm. Thì thì mình cũng thì con con bé chung nhà mình nó cũng bảo là "Thôi bây giờ chị gọi điện cho ông nội đó, chị nói ổng đưa h hóa đơn đi." Thì ban đầu á, mình mình nhắn tin thì ổng cũng bắt đầu còn đang xà lơ nha, còn bảo là, cái gì? Máy bị hư, computer bị hư đúng rồi, xong rồi cái gì mà hẹn ngày ngày mai nha, tomorrow. Xong rồi, cái, mình thấy mình mình bực rồi, mình nói là "Bây giờ tao hông có đợi tomorrow được, mày phải ra liền cho tao ngay bây giờ, nếu không là tao sẽ đi đánh giá." Xong rồi lúc đó là bắt đầu nó bơ mình luôn, là là mình biết là là là không có giải quyết được rồi. Mà bên Booking họ rất họ cũng khẳng định là, dạng như là, không có hóa đơn thì không có xử lý, không có hoàn tiền lại cho mình được á, tại vì là cũng, dạng như là, ờ, bên Booking họ không có nói rõ cho mình là ông đó, ờ, là lấy pin của mình để mà để sửa tiền nha, nhưng mà mình có cảm giác giống như Booking cũng cũng cũng, gọi là, ừm, tiếp tay cho bên kia luôn á bạn, dạng như vậy á. Mình có một cái cảm giác đó, chắc là cũng nhiều người bị giống mình rồi đó, thật.
Ừm. Ừm. Ờ, ờ. Ừm! Ờ. Ờ, ờ. Ừm. Sao, sao? Ừm, hiểu. À. Ờ. <chuckles> Á? Ồ, vậy hả?